โอ้โฮ เยี่ยมเลย เยี่ยม ๆ อันนี้ อันนี้ดีมากเลย อยากทำบ้าง แต่ แต่ว่าบ้าน บ้านของหมวกเองมันเป็นเหมือน ก็ถ้าเป็นกรุงเทพ มันเป็นบ้านเช่าของน้องสาวเขา ก็พื้นที่ในการปลูกพวกนี้จะไม่ค่อยมี ก็เลยต้องซื้อเสียมากกว่าอะครับ
เออ อ๋อ อ๋อ อัน อัน อันนี้มีพื้นที่เลยค่ะ ปลูกมะเขือ แตงกวา แล้วก็ให้ลูกอะ ใช่ แล้วก็ แล้วก็แตงกวา ผักกาด อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็เก็บมา แล้วก็มาปรุงอาหารให้ลูก อย่างแตงกวา เราก็มาผัดแตงใส่ไข่ อย่าง อย่างไข่ ไก่ก็ให้ลูกเลี้ยงเองประมาณ 10 กว่าตัวเป็นไก่ไข่ อย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ให้เขาไปเก็บ
เออ อุ๊ย อือ อ่า อันนี้ดีมากเลย ครับ มู้ มะเขือด้วย ครับ ครับ ครับ อืม ครับ ครับ อืม ครับ ๆ ครับ อ๋อ ครับ ครับ อืม อุ๊ย ดีจังเลย แสดงว่าบ้านใหญ่มากเลย
ก็พอสมควร 200 ตารางวาค่ะ สองร้อย ตารางวาเป็น ใช่ ก็ <chuckles> ก็เลยทำ ก็เลยทำเป็นแปลงผัก อย่างเงี้ยค่ะ ทำแปลงผัก แล้วก็ เอ่อ เขาเรียกว่า ทำบ้านไก่อะเนาะ บ้านไก่หลังน้อย ๆ แล้วก็เอา เอาเศษผักเศษอาหารที่เรากินน่ะ ที่มันเหลืออะค่ะ ก็เอาไปให้ไก่กิน อย่างเงี้ยค่ะ จะได้ จะได้เป็นเนื้อไข่ไก่ออร์แกนิก อย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ให้ลูกอะไปเก็บ ใช่
ครับ อืม สองร้อย ตารางวา อุ๊ย ใหญ่ ใหญ่อยู่ ใหญ่ ใหญ่พอสมควรเลยครับ มีเนื้อที่เยอะเลย ครับ ครับ อ้อ ครับ ครับ อืม ครับ ๆ ครับ อืม ครับ ๆ ครับ อา อ๋อ ครับ อืม ครับ อืม แต่ถ้าเป็นหมวก เมม อืม แต่ถ้าเป็นหมวกเองเนี่ย เรื่อง เรื่องอาหาร อะไรอย่างเงี้ยครับ คือจะค่อนข้างคิดต่างกับคุณบ้านอย่างหนึ่งเลยอะครับว่า เอ๊ อย่าง อย่างอาหารบางรส อย่างเงี้ย ซึ่ง ซึ่งถ้าเกิดอยู่ในแพทย์แผนไทยเนี่ย เขาจะมีตำราบอกว่า เวลาไหนควรกิน อะไรประมาณเนี้ยอะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเป็นของบ้าน ของบ้านเองนะ ก็จะบอกให้น้อง ๆ เนี่ยทำตามนี้ เพราะว่าก่อนที่จะบอกเนี่ย เขาก็จะ เขาก็จะบอกว่า เอ๊ะ เราต้องกินอาหารเพื่อสุขภาพทำไม? เพราะว่าโดยปกติน้องทำงาน อย่างเงี้ยครับ เขาจะไม่สนใจหรอก เขามีอะไรก็กิน
ค่ะ ค่ะ อ๋อ เหรอคะ? อ๋อ ค่ะ
แต่คราวนี้เรา พอเรามีสกิลเรื่องนี้เสร็จ เราสามารถพยากรณ์โรคเขาได้ คือเราไม่ได้แช่งเขานะ เราสามารถพยากรณ์ในการ เขาทำได้ อย่างเช่น ถ้าตอนเช้ามา เขาตื่นมา เขากินน้ำเต้าหู้
อ๋อ
อา ผู้หญิง ผู้หญิงเนี่ยครับ อ่า น้ำเต้าหู้เนี่ยมันจะมี Estrogen เยอะ เพราะงั้นกลางวัน กลางวันคุณจะหัวร้อน แล้วก็ร้อนแปลก ๆ จนรู้สึกว่า เหมือนตัวเองอะจะเป็นวัยทอง
อ๋อ ค่ะ อ๋อ เออ ใช่ ๆ